حلو أوي. آآ بس فكرة ش يعني موضوع الجدول دوّة، طَب أنتِ بتنصحيني مثلًا يعني أ أبدؤه إزاي، أنظّمه إزاي مثلًا؟ يعني أنا دلوقتي باشتغل مثلًا من البيت من ان من 22:00 ل7:00 ص. باصحى مثلًا آآ على الساعة مثلًا كل يوم على الساعة 15:00، 16:00، باقوم مثلًا أشتغل بقى الشُغل الحُر دوّة لحد ميعاد الشُغل التاني اللي بالليل دوّة برضه وكده. قولي لي كده أنظّم وقت إزاي، بحيث أنا عايز أنظّمه مثلًا ما بين رياضة أو تمشية وشُغل الfreelance ده شوية والشُغل التاني بتاع ال الثابت ده برضه شوية؟
أنت بتبدأ الشغل الثابت الساعة كام؟
22:00. 07:00 ص آه. يعني أو يعني بابقى باشتغل Shift مسائي آه، آه. س آه.
22:00. طيب، أنت قُدّامك 7 ساعات. طيب، يعني أنت قُدّامك بتصحى من النوم قُل 15:00، يعني قُدّامك 7 ساعات أنت فاضي فيهم، تمام؟ أكيد مش هتشتغل ال7 ساعات كاملين الfreelance.
آه. بالضبط كده آه. آه.
أنت هتصحى تفطر قبل ما تبدأ الfreelance، انزل مارس رياضة، انزل اتمشّى، انزل كُل حاجة في الشارع ما تاكُلش في البيت، آآ يعني اكسر روتينك، ابدأ يومك بنشاط وبتاع. ارجع هتلاقي عندك شَغَف إنّك تشتغل. تشتغل شوية، تاخُد بريك شوية، في البريك بتاعك حاول تعمل أكلة حلوة مثلًا تتعشّى فيها. آآ يعني فاهم؟ ما تمشّيهاش إنّك أنت قاعد على طول وحتّى وأنت بتاكُل وأنت بتشتغل، طَب ما هو أنت مش هتفُك، أنت قاعد في دايرة كده من هنا لهنا، فهتحِس بطاقة سلبية على طول، يعني ابدأ يومك انزل. ولِعِلمك أصلًا لغبطة الساعة البيولوجية دي لوحدها كارثة. يعني شُغل الليل ده
ماشي. حلو. إمم. إمم. عندِك حق فعلًا آه. إمم. آه، ت شُغل بالليل ده فعلًا م كارثة كبيرة، كارثة كبيرة. الواحد فعلًا آه. هو ده يمكن ده اللي ملغبطني و إمم، فعلًا. مهما نِمت مش هارتاح.
آآ ب مهما نمت مش هترتاح. لو قدرت إنّك أنت تغيّر الShift بتاعك، هيبقى أفضل لك. أو إنّك أنت تحاول تاخُد مثلًا إجازة مثلًا يوم أو يومين زيادة من الشركة اللي هي شُغل ثابت، بحيث إنّك أنت تخفِّف المجهود وتنام شوية بالليل، النوم بالليل ده هيفرق معاك جدًا. فاهم؟ وتنظّم بقى عليه. بس ف بجد لازم تعمل يوم تمارس فيه الحاجة اللي أنت بتحبّها، سواء بقى رياضة، سواء تصوير، آآ تنزل تاكُل في مكان أنت بتحبّه، تجيب طلبات وتعمل أكلة أنت بتحبّها، تتكلّم وتضحك مع ناس بتحبّهم، تزور الناس. لازم تفصل، لازم تعمل كده كام ساعة تفصل فيهم، لإنّك أنت آه تمام الفلوس، بنعمل الفلوس ومحتاجين وعندنا التزامات وديون وكل حاجة، بس صحّتك أهم من ده كُلّه. فأنت لو فضلت في الدايرة دي، صحّتك هتت هتضعف وهتضطر تصرف الفلوس دي في مشاكل تانية.
إمم. باحاول فعلًا. إمم. آه. إمم. إمم. إمم. إمم. صح.